Bah, en fait, au début, moi, j'aimais pas le faire parce que je me trompais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et depuis qu'elle m'a repris sous son aile, je me souviens qu'elle était là, au fond de la salle, mais juste le fait d'avoir sa présence et qu'elle me regarde. Je me souviens, elle avait les mains dans son dos. Elle me regardait exactement et je me souviens ce qu'elle faisait, c'est que, même, pour me montrer à quel point elle avait confiance en moi, elle fermait les yeux et elle me laissait faire parce que c'était elle qui jugeait, forcément. C'était elle qui était la juge qui du qui devait dire: «Oui ou non, j'augmente de ceinture ou pas», tu vois? Eh, bah, ça, tu vois? Ça m'a fait énormément progresser, cette confiance.
Ah, ah, ouais. Mmh. Et qu'elle croyait en toi. <chuckles> Mmh. J Bah, oui. Mmh mh. Génial. Ben, oui. Bien sûr, en fait, heu, c'était sans pression. Elle croyait en toi donc heu, en fait, heu, tu avais tu je sais pas comment te te dire. Eh, oui, mmh mh, tu as pas la pression de l'échec. Tu as heu, puisqu'en plus, heu, voilà, comme dans ton cas, heu, voilà, si tu réussissais pas, si tu faisais une erreur, c'était d'autant mieux pour, heu, réussir la prochaine fois. Mmh.
Ouais, c'est ça. C'était l'erreur. Dès que j'en faisais une: «T'inquiète pas, regarde, regarde, suis-moi, j j heu, je te montre, essaye, fais». C'était c'était pas, heu: «Ah, bah, non, tu as raté. Non mais c'était pas comme ça qu'il fallait faire!». Non, non, non, tout en discipline, tout en en maitrise. C'est vraiment pour ça que j'adorais le karaté, c'était vraiment un art et ça me ça m'aidait à me canaliser et j'étais un un enfant assez turbulent à l'école, un peu, heu, voilà, heu, qui non, non, turbulent. Je faisais beaucoup de bêtises, heu, je je voilà. C'était un petit peu compliqué, heu, et c le karaté, ça m'a enfin, en tout cas, le karaté avec cette personne, s'il y avait pas eu cette personne, je pense que ça n'au ça aurait pas été le même effet.
Mmh. «Tu es nul!». <chuckles> Ouais. <chuckles> Génial! Oui. Hyperactif, plutôt, non? Mmh. Ah, turbulent? <chuckles> Oui, oui. N oui. Oui.